Rồi, OK, thì, ờ, ngoài vẽ ra thì bạn còn, à, cái, ơ, nghệ thuật nào nữa hông? Ờ, mà giúp mình để, ờ, ừm, giải tuyết những cảm xúc lúc mình, à, bí bách đó chẳng hạn.
Ừ. Đó, nếu mà về mình gặp cái vấn đề bì đó và bình bị hiểu lầm này kia hay là mình đang bực bội trong lòng á mình sẽ vẽ. Nhưng mà nếu mà mình đang gặp áp lực cuộc sống á, mà áp lực từ công việc hoặc là từ gia đình của mình á, thì mình sẽ hát nha.
Ờ, OK. Áp lực cuộc sống. Ừm. Wow! À, lại thành, à, ngoại trừ một, à, nghệ sĩ ra bây giờ lại thành một ca sĩ nữa, à, đúng không? <laughs> Ờ, bạn thường chọn, ừm, thể loại nhạc gì, ờ, để giải tỏa cái á, ưm, tâm trạng mà lúc đó của mình này?
Chính xác luôn. <laughs> À, đối với mình á, thì cái tâm trạng của mình lúc đó nó sẽ, gọi là, nó không được tốt cho lắm và mình mang muốn xả giận, mình đang muốn xả những cái ngưỡng cái năng lượng tiêu cực trong người mình ra á, thì thành thử mình sẽ chọn những bản nhạc rất là nặng đô, những bản nhạc rock ballad này kia đồ á.
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, đẩy nó ra ngoài. Rock ballad, trời ơi! Ờ, gọi gu, gọi là, cũng mạnh ấy nha. <laughs>
Đúng rồi. Đấy, hát ra là mình xả năng lượng mình ra á bạn, là lúc đó mình sẽ thấy nó cho cảm xúc mình được cân bằng lại tốt hơn.
Ờ, gọi là, đưa những cái cảm xúc tiêu cực của mình đẩy ra theo lời từng bài hát luôn, đúng không?
Đủng rồi bạn, mà mỗi lần như mình nói đó, rock mà là phải có những cái hét, đó, thì mấy cái hét nó là cũng một một cách để mình giải tỏa rất là tốt đó.
Ờ. Ừm. Rồi, đúng rồi. Ừm, OK, một cách rất là hay để giải tỏa cảm xúc tiêu cực của mình, đúng không? Còn ví dụ như là
Ừm. Mà chưa phải là cách cuối đâu nha, mình còn nhiều lắm. <laughs>
<laughs> Ờ, nghe là thấy, ừm, biết rất là nhiều về nghệ thuật nha, về ví dụ một cái khác đi.
Ừm, rồi còn nếu mà tâm trạng như mình nói mà, mỗi thứ, mỗi cảm xúc của mình nó sẽ gắn với một hoạt động nghệ thuật khác nhau.
Ờ. Rồi, OK, có
Thí dụ như là mình đang bị tâm trạng của mình đang rất là buồn mà nó thiên về hơi hướng trầm cảm một xíu rồi đó, là lúc đó mình sẽ chọn
Ừm, gọi là, buồn buồn, ví dụ như buồn về tình cảm hay là buồn về gi gia đình hay là buồn về gì?
Đúng rồi, buồn vì tất cả mọi thứ luôn, tình nhưng mình đa phần sẽ là tình cảm của mình nhiều hơn, là
À, cái này thì nhiều cái để giải tỏa nha.
Đúng rồi, đa phần về tình cảm, kiểu như là, mình cũng có vợ rồi á, mà vợ mình đôi khi sẽ không hiểu được mình á, đó, thì lúc đó mình sẽ chọn một cái cách đó là mình sẽ viết lách mà mình viết
Ờ, OK. Ừm. Ơ.